Ờ, mình lại nghĩ một cái món ăn thì nó sẽ thể hiện nên là, ờ, cái sự ấm áp của mình nè, so với lại cái việc mà mình đi ăn ở ngoài ha, ờ, hay là mình mình mua đồ về. Thì đôi khi hạnh phúc nha, chỉ cần là nhìn thấy người thương được ăn ngon thôi á bạn.
Đúng rồi. Ừm, ừm. Ờ, thế thì cái lúc mà bạn nấu nướng cho người yêu bạn đi, hay là bất kể là những cái người thân nào khác ấy, thì cái việc mà bạn có cảm nhận được cái tình cảm mà bạn gửi gắm ở trong cái món ăn đấy ấy, nhiều không?
Ừm, ờ, mình có chứ, mình luôn có cái câu là, ờ, "Con đường ngắn nhất, ờ, đi qua trái tim thì à, chạm tới trái tim thì phải đi qua dạ dày." Nên là mình luôn luôn ờ, luôn
Ưm, ừm, rất là thực tế luôn ấy bạn ha. Ờ, thế thì chắc là bạn sẽ luôn luôn nấu món ăn cũng như là dùng cái món ăn để bày tỏ tình cảm, hay cũng như là, kiểu, không phải là chỉ mỗi người yêu nha, mà tất cả với mọi người luôn, đúng không? Hay là chỉ với người yêu thôi?